ครับ คือมีเรื่องอยากจะ อ่า เล่าให้ฟังแล้วก็อยากจะระบายนะครับผม เกี่ยวกับการที่ถูกรบกวนเวลาทำงานเนี่ย คือด้วย ด้วยส่วนตัวแล้วอะครับ เป็นคนที่เวลาทำงานหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ย จะค่อนข้างใช้สมาธิพอสมควรนะครับผม ยิ่งถ้าเป็นช่วงทำงานเอกสารเนาะ ก็คือ อ่า งานเอกสารเนี่ยบางทีมันต้องใช้สมาธิ แล้วก็ อ่า เป็นการคิดสูตรด้วย เพราะว่า อ่า หน้างานของผมเนี่ยจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแล้วบางครั้งเนี่ย อ่า ตัวสูตรหรือตัวเอกสารบางทีเนี่ยใน Excel เนี่ยมันมาหลากหลาย ซึ่งบางทีก็จะต้องมีการแบบแก้ไขสูตรใน Excel ด้วยเป็นระยะ ๆ บางครั้งอะนะครับ แล้วทีเนี้ยในระหว่างนั้นน่ะ คือเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องใช้สมาธิเนี่ยค่อนข้างมาก แล้วเวลา แค่ถูกทักนะ แค่ทักเฉย ๆ เลยอะ บางทีก็เผลอหงุดหงิด แล้วก็มีวีนใส่เพื่อนร่วมงานบ้างก็มีเหมือนกันนะครับผม ซึ่งก็ยอมรับว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคอะครับ แบบนี้พอจะมีคำแนะนำบ้างไหมอะครับ?
อือฮึ ได้ครับ อืม อืม ครับผม อืม ครับผม อ๋อ อันนี้เห็นอกเห็นใจเลยนะครับ เพราะว่าบางทีเราก็ยังอยากทำงานอยู่นะ แต่ว่าบางที โอ้โฮ คนรอบข้าง หรือว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไร เขาชอบมากวนเรา เพราะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อันนี้ผมเห็นใจเลยนะครับ แต่ว่าผมขอถามก่อนนะครับว่า เออ ช่วง ว เวลาที่ถูกรบกวนที่สุดเนี่ย มัน เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนละครับ? แบบว่าทุกวันที่เราทำงานเลยไหม? แบบจันทร์ถึงเสาร์ อะไรพวกนี้
อือ ครับผม อืม ครับ อืม ความบ่อยเหรอครับ? ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่อยู่ที่ออฟฟิศอะครับผม เพราะว่าบางที เพื่อนร่วมงานบางคนเนี่ยเขาอาจจะเสร็จงานเร็ว แล้วก็อาจจะอยากเล่น อยากทัก อยากแหย่ อะไรอย่างเงี้ย แต่ประเด็นคือเราอยู่ ใน ในโหมดแบบตั้งใจอะ ในโหมดจริงจัง อย่างเงี้ย แล้วพอมาโดนขัดจังหวะ มันก็เลยรู้สึกแบบเหมือนโดน Shot Feel ไปอะครับ ประมาณนี้อะครับ
อือ อ๋อ ครับผม อ๋อ เป็นอย่างงี้นี่เอง ก็คือแบบว่าในช่วงเวลาที่ทำงาน ก็คือเขาเนี่ย บางทีเขาทำงานเสร็จก็จะมาแหย่คุณนะครับ ซึ่งคุณก็จะตั้งใจทำงานอยู่ ซึ่งงานคุณก็ไม่เสร็จ เออ เพราะฉะนั้นนะเนี่ย อัน อันนี้ผมเข้าใจเลยนะครับ แต่อันนี้ผมขอถามหน่อยนะครับว่า เอ่อ นอก นอกจากโอเคคนรอบข้างอย่างเพื่อนร่วมงานอะครับ มีอย่างอื่นที่มารบกวนเราอีกไหมครับ? อย่างเช่น อาจจะเป็น เอ่อ เสียงถนน หรือว่าอาจจะเป็นเสียงเครื่องจักร หรือว่าเป็นอะไรก็ได้อะครับ หรือว่าคนขุดเจาะ อะไรสักอย่างหนึ่งอะ มีไหมครับ?
อืม อา ครับผม ใช่ครับผม อื้อฮือ ครับ อา สำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ก็ไม่ ไม่ค่อยมีนะครับผม เพราะว่าพอดีเป็นออฟฟิศใหญ่ ใช่ไหม ก็ จะ จะเหมือนตั้งอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว แล้วทุกคน ก็ ก็จะทำงานกัน เพียงแต่ว่า เนี่ยแหละครับ ตัวคนนี่แหละ ที่ ที่เสร็จงานก่อนเนี่ย แล้วก็แบบอยากจะนัด อยากจะเล่น อยากจะชวน อะไรอย่างเงี้ย ก็นั่นแหละครับ มาทำให้เรารู้สึกเสียจังหวะ เสียมู้ด ซึ่งจริง ๆ บางทีเราก็เร่งอยู่เหมือนกัน หรืองานมันเร่งอยู่ อย่างเงี้ย พอเจอแบบนี้เข้าไป ก็ ก็รู้สึกหงุดหงิดอยู่เหมือนกันนะครับผม
อ้อ ครับ อือ อืม โอเคเลยครับ โอเค ผมจะลองแนะนำอย่างงี้ดูนะครับ ก็คือ โอเค ในเมื่อเราทำงาน แล้วก็มีเพื่อนร่วมงานข้าง ๆ ใช่ไหมครับ? เราลองใส่หูฟังที่ โอเค ปิดเสียงรบกวนดูครับ ก็คือจะเป็นหูฟังแบบครอบหูก็ได้ หรือว่าแบบครอบใบหูเลยนะครับ ก็ ก็จะเป็นแบบเหมือนของโซนี่ อะไรพวกนี้ หรือว่า อ่า อาจจะเป็นแบบว่า อะ ครอบตรงแบบว่ารูหูก็ได้นะครับ อา อาจ อาจจะเป็นพวก earbud ต่าง ๆ นะครับ หรือไม่ก็ เราอาจจะ เอ่อ เปิด เปิดแบบว่าเปิดโหมดพวก อ่า ปิดเสียงรบกวนต่าง ๆ นะครับ ซึ่งเราอาจจะไม่ต้องมีเพลงเสริมก็ได้นะครับ แต่ถ้า มี แต่ถ้าไม่มีฟังก์ชันนั้นเราอาจจะ อ่า ส เอ่อ เปิดเพลงก็ได้นะครับ เปิดเพลงฟังชิล ๆ สบาย ๆ ถ้าเราชอบเพลงคลาสสิก เราก็เปิดคลาสสิก ชอบเพลงแบบฮิปฮอป ก็เปิดฮิปฮอปนะครับ มัน มันจะได้แบบว่า โอเค เรามีสมาธิในการทำงานนะครับ แล้วก็ไม่ ไม่มีใครมาสามารถที่จะรบกวนได้นะครับ
อืม ครับผม ครับ อืม อา ครับผม อืม ครับผม อืม อืม ครับผม อา อืม ครับ อืม อา ครับผม ก็เป็นได้ครับผม จริง ๆ ก็เป็นวิธีที่ ที่น่าสนใจมากนะครับผม แต่อยากจะขอสอบถาม แล้วก็ขอคำแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับ พอดีสนใจใน ในแนวคิด และก็วิธีนี้มาก ก็คือว่า อย่างเงี้ยเราต้องแบบแจ้งเพื่อนก่อนไหมว่า แบบ เออ เพราะว่าปกติเราก็สามารถคุยกันได้อยู่แล้วเนาะ ก็อาจจะแบบแจ้งก่อนไหมว่า เออ เนี่ยถ้า ถ้าระหว่างที่เราเนี่ยกำลังใส่หูฟัง หรือว่ากำลังแบบเหมือนเข้าสู่โหมดจริงจังเนี่ย ขอ ขออย่าเพิ่งทัก อย่าเพิ่งกวนได้ไหม ถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญจริง ๆ อะไรแบบเนี้ย คุณคิดว่ามันจะโอเคไหมครับ?
ผม อืม ๆ ๆ ลองดูนะครับ อืม อืม ๆ ครับผม แบบนี้ก็โอเคนะครับ เวลาเราจะคุยกับเพื่อนเนี่ย เราก็ อะ ลองใช้ เอ่อ ถ้อยคำที่ เอ่อ นุ่มนวล แล้วก็ อะ เป็นมิตรหน่อย อย่างเช่น "เพื่อนเดี๋ยวถ้าเราใส่หูฟังนะ ก็ไม่ต้องมารบกวนเรานะ ก็คือเรากำลังแบบว่าทำงานอยู่ ตั้งใจทำงานนะครับ ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวมาเล่นด้วยหรือว่ามาคุยด้วย" อะไรพวกนี้นะครับ ก็บอกเขาดี ๆ นะครับ เพราะเขาจะได้รู้ว่าโอเค อะ คุณกำลังอยู่ในโหมดที่ โอเค จริงจัง แล้วก็ โอเคอยากจะทำงานให้เสร็จ อะไรพวกนี้อะครับ ผม ผมคิดว่าเพื่อนคุณจะเข้าใจมากขึ้นนะครับ แล้ว แล้วก็โอเค งานของคุณเนี่ยจะเสร็จไปได้อย่างดีเลย แต่อันนี้ผม ผมถามหน่อยว่า เอ่อ เพื่อนของคุณเนี่ย เป็น เป็นเพื่อนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจคุณไหม? หรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่ ซ จะกวน ๆ ซน ๆ หน่อย แล้วก็ไม่ค่อยฟังใคร จะเป็นแบบไหนเหรอครับ? อืม
อือฮึ อ๋อ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับผม อืม นิสัยเพื่อนเหรอครับ ก็จริง ๆ ก็เข้าใจอยู่นะครับผม แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่า เขาเป็นคนที่ ที่บริหารจัดการเวลาได้ดี แล้วก็ทำงานเร็ว เพื่อที่จะได้มีเวลาว่าง อะไรประมาณนี้อะครับ ก็ทีนี้พอว่างก็ ก็มาแหย่ มาแกล้ง แล้วก็มาทัก จริง ๆ เจตนาของเขาเนี่ย อ่า จะแหย่จะแกล้งเนี่ยค่อนข้างน้อยเนาะ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นฟีลแบบว่าชวนไปกินข้าวหรือเร่ง เร่งเรา อะไรประมาณนี้ เสียส่วนใหญ่มากกว่าครับผม อืม ประมาณนั้นนะครับ
อืม ๆ อืม ครับผม อ๋อ มีการเร่งนะครับ แต่ แต่อาจจะไม่ใช่การแหย่ที่รุนแรงนี่ ไม่ใช่แบบว่า โอ้โฮ ต้องพักนู่นพักนี่หรือว่าชวนคุยยาว อะไรพวกนี้ อ๋อ เป็นแค่การที่ อะ เห็นมันดูความคืบหน้าของงานแล้ว อืม อันนี้ผมเข้าใจเลย ผมก็เลยจะแนะนำอย่างนี้นะครับ เพราะว่า โอเค นอกจากการที่ โอเค เราต้อง นะครับ อ่า อยู่ อยู่ในโหมดที่ โอเค เราอาจจะใส่หูฟังแล้ว เราก็ต้องมีการพักผ่อนด้วยนะครับ ก็คือเราอาจจะพักสายตาด้วย ก็ ก็คือบางทีเนี่ยเราอาจจะอยู่หน้าคอมนานไปหน่อยนะครับ เวลาเราจะคีย์ข้อมูลใน Excel เนี่ย เราต้องจ้องหน้าจอเป็นเวลานานนะครับ จนสายตาเนี่ยมัน มันจะแห้งนะครับ ก็คือลูกกะตาแห้งมันจะทำให้ระคายเคืองตา อาจจะทำให้ตาแดงได้นะครับ เพราะว่าเราจะขยี้ตานะครับ ก็ ก็ถ้าเป็นอย่างงั้นเราต้อง เอ่อ ควรที่จะพักสายตา แล้วก็ลองแบบว่าเดินรอบ ๆ สั้น ๆ ก็ได้ครับ แล้วก็ลองไปทักเพื่อนดู แบบว่าเพื่อน เผื่อเพื่อนคิดถึงนะครับ แล้วก็ลองหายใจดู ใช่ แบบว่า 1 นาทีนะครับ ให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นหน่อยนะครับ ไม่ ไม่ใช่แบบว่า อะ กดดันตัวเองให้ทำต่อไปเรื่อย ๆ นะครับ เพราะถ้าอย่างงี้เสร็จเนี่ย เราค่อย อะ ไปโฟกัสที่งานต่อนะครับ มัน มันจะทำให้เราเนี่ย ทำได้ต่อเนื่อง แล้วก็เราจะไม่มีอาการที่แบบ โอเค ตาแดง ขยี้ตา หรือว่าเรา โอ้โฮ เป็น Office Syndrome นะครับ นั่งนาน ๆ เรา หลังเราปวด อะไรพวกนี้ มันจะไม่ค่อยมี เพราะว่าล้า เพราะว่าเรามีการเดินสั้น ๆ นะครับ พวก พวกนี้เนี่ยก็จะช่วยคุณได้ อันนี้ผมถามหน่อยว่า อันนี้คุณมี มีการเดินสั้น ๆ บ้างไหม? แบบว่าให้ ให้อย่างน้อยเนี่ย ตัวเองได้ขยับร่างกายหน่อย อันนี้มีไหมครับ?
ครับผม อือฮึ อา ครับ อา ครับผม อืม ครับผม อืม ๆ อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ อา ครับผม อ้อ ก็ ก็มีบ้างนะครับ แต่ก็น้อยครั้งนะครับผม เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ก็ต้องเร่ง ๆ ๆ จบงาน เร่ง อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็มักจะใช้อาศัย อา ช่วงเช้าที่มาทำงานกับช่วงพักเที่ยงอะครับผม ที่ ช่วงพักเที่ยงที่แบบว่า อะ เหมือนเราเสร็จงาน เสร็จอะไรแล้ว เราก็ไปพักกินข้าวเนาะ ก็จะอาศัยช่วงนั้นนะครับผม ในการที่จะ อ่า ยืดเส้นยืดสาย ผ่อนคลายอะครับผม แต่จากวิธีที่คุณแนะนำมาแล้วจริง ๆ ก็สนใจนะครับผมเนาะ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการยืดเส้นยืดสายเนี่ย ก็อาจจะทำให้เราแบบ อ่า เหมือนพัก พักสมอง พักสายตาด้วย ทีนี้ก็อาจจะมีช่องว่างในการที่จะให้เพื่อน ๆ เนี่ยเข้ามาทักทาย เข้ามาถามได้ มากกว่าที่เราแบบเหมือนตั้งใจ แล้วก็มุ่งมั่นกับงานจนเกินไป แล้วบางครั้งพฤติกรรมที่แสดงออกไปเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสม แล้วก็อาจจะทำให้เพื่อนรู้สึกน้อยใจได้ อย่างเงี้ยครับผม ก็คิดว่าน่าสนใจมาก และอยากจะไปลองทำดูนะครับผม เพราะว่าสุดท้ายแล้ว พอมาคิดตามต่อจริง ๆ อะ การที่เราหงุดหงิด หรือว่าไม่โอเคกับเพื่อนจริง ๆ เนี่ย ส่วนหนึ่งมันก็คือเราไม่โอเคกับตัวเราด้วยแหละ เพราะว่า อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำงาน อ่า บริหารจัดการเวลาได้ไม่ดีพอ ทำให้แบบเหมือนทุก ๆ อย่างมันเร่งรีบไปหมด แบบนี้อะครับ
อืม ครับผม อืม ครับผม อืม ครับผม ตรง ตรงนี้ผมก็เข้า เข้าใจนะครับ ก็ อะ ลองปรับดูนะครับ อันนี้มี อ่า ปัญหา ช่วง ช่วงอื่น หรือว่าอย่างอื่นไหมครับ? หรือว่าตรงนี้เนี่ย เราสามารถเคลียร์หมดแล้ว มีคำถามอะไรไหมครับ? อืม
อืม ครับ ครับผม อืม สำ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น ก็คือนอกเหนือจากที่เราเนี่ย <clears throat> เคลียร์ อ่า หรือชี้แจงกับเพื่อน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อ่า สไตล์การทำงานแล้วอะครับผม นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ย บางครั้งอะครับผม ก็รู้สึกว่า อ่า เราเนี่ย ถูกหัวหน้าเรียกอยู่บ่อย ๆ ในขณะที่กำลังแบบเหมือน ตั้งใจทำงาน ซึ่ง ซึ่งหัวหน้าเนี่ย มักจะมองว่างานของเขาเนี่ย เร่งด่วนกว่างานของเราอะครับผม แต่จริง ๆ แล้วเนี่ย สุดท้ายเนี่ย เราก็ต้องส่งงานให้หัวหน้าอยู่ดี แต่ถ้าเราไม่ส่ง หรือส่งล่าช้าไป ก็ถูกหัวหน้าตำหนิอีกอะครับผม แบบนี้เราจะปฏิเสธ หรือว่าอธิบายให้หัวหน้าเข้าใจ หรือมีวิธีแก้ไขเรื่องนี้ยังไงบ้างเหรอครับ?
อือฮึ อ๋อ ครับผม อ๋อ ก็อันนี้เห็นอกเห็นใจนะครับ เพราะว่า โอ้โฮ พอเจ้านายมาเรียกเนี่ย เราก็ต้องทิ้งงานสำคัญไว้ก่อน แล้วก็ต้อง ต้องไปจัดการงานที่เขาต้องการเร่งด่วน ณ ตอนนั้นเลย เอ่อ ผมมองอย่างนี้นะครับ วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ก็คือ ขุ คุณ คุณบอกไปเลยนะครับว่า อา งานที่ทำอยู่เนี่ย มันสำคัญกว่านะครับ ถ้า อ่า ทำไม่เสร็จเนี่ย มันจะมีผลกระทบต่อองค์กรหรือไรพวกนี้ เราลองบอกเป็นเหตุเป็นผลดูนะครับ พอบอกอย่างนี้เนี่ย เขาจะ อะ หาคนอื่นมาแทน อะ หาคนที่ว่างอะ หะ หาคนที่ อะ เป็นเพื่อนร่วมงานที่ชอบมากวนเราอะ อะ เอาคนนั้นไปทำก็ได้ อะไรพวกนี้อะครับ อืม
ครับผม ใช่ อืม ครับ อืม อา เออ จริงด้วยนะครับ เพราะว่าไอ้ คนนั้นว่างอยู่นะครับผม ทำงานเร็วก็ไปช่วยหัวหน้าเลย เออ แบบนี้ก็ ก็ดีเหมือนกันนะครับผม โอ้โฮ แล้ว อ่า จะต้องทำยังไงต่ออะครับผม ถ้าจะ ให้เราปฏิเสธหรือบอกหัวหน้า ชี้แจงไปแล้วแบบนี้อะครับ
ใช่ อืม ๆ ก็ ก็คือหลังจากที่บอก บอกไปแล้ว เนี่ย เรา เราไปทำงานของเราต่อเลยครับ แล้วก็โอเค
อือฮึ อืม
ให้ ให้ ให้แบบว่า อะ หรือถ้าเขาอยากจะเรียกเพื่อนร่วมงานคนนั้นมา ก็ไปเรียกเขามาก็ได้ อา แล้ว แล้วเราก็ทำงานของเราต่อเลย ซึ่งนะ นะครับผม ผมมองว่าในงานส่วนตรงนี้เนี่ย เขาควรที่จะแจ้งเราตั้งนานแล้ว ถ้าเขาจะให้เราทำจริง ๆ ควรที่จะมีแผน หรือว่าควรที่จะมี แพลน ก่อนหน้านี้นะครับ ซึ่งเขาจะสั่งแบบว่าสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ อา
อืม ครับ อา ครับ อืม ครับผม ยังไงก็เข้าใจมากขึ้นเลยนะครับผม ยังไงก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับผม สำหรับมุมมองดี ๆ แล้วก็แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาในการถูกรบกวนนะครับ
ครับผม อืม ครับผม อันนี้ผมเป็นกำลังใจให้นะครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับผม
ครับผม ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ